พอดีว่า ช่วงนี้อะค่ะนอนไม่คงที่เลย พอ ด เหมือนบางคืนเนี่ยก็หลับไวนะคะ บางคืนเนี่ยก็หลับแบบดึก หรือว่าเช้าไปเลยอะค่ะ เริ่มรู้สึกพอมันเป็นแบบหลาย ๆ คืนติดต่อกันเนี่ยเริ่มเครียดแล้วค่ะ เลยวันเนี้ยอยากจะมาขอคำแนะนำหน่อยได้ไหมคะ แบบว่าสร้างกิจวัตรก่อนนอนที่คงที่ทุกคืน เพื่อให้เราอะตื่นแล้วก็หลับตรงเวลา แล้วก็หลับได้ดีขึ้นน่ะค่ะ?
อืม อยากจะเข้าใจถึงปัญหาเลยนะคะว่า ปัญหาช่วงนี้ของคุณเนี่ย จริง ๆ แล้วมันเกิดจากอะไรเหรอคะ?
อืม ปัญหาเลยนะคะ มันอาจจะเกิด เพราะว่าช่วงเนี้ยเรารู้สึกว่า เราอะทำงาน หนัก ค่ะ แล้วก็มีเรียนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เหมือนต้องบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่า เรานอนดึก ใช่ไหมคุณ บางวันเราอาจจะตื่นสาย แต่ช่วงเนี้ยเรา ตื่นสายไม่ได้เลยค่ะ เพราะว่าเรามีเรียนบวกกับทำงานด้วยค่ะ ก็เลยทำให้แบบว่า บางที อะมันอาจจะแบบ นอนน้อยเกินไปอะค่ะ บางวันก็ไม่ถึง 5 ชั่วโมงด้วยซ้ำอะค่ะ
อืม จากที่เล่ามาเนี่ย คุณดูแบบว่า รับผิดชอบเยอะเหมือนกันนะคะ ทั้งต้องเรียน ต้องทำงานด้วยอะค่ะ แล้วก็ฟังดูว่า ไม่ใช่คุณไม่อยากนอนเนาะ แต่ด้วยภาระหน้าที่อะค่ะ ทำให้แบบว่า ตารางนอนของคุณเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปเนาะ กลายเป็นว่าต้องรีบ หรือว่าถูกตัดเวลานอน ที่แบบว่า เออ เวลาส่วนตัวที่จะต้องใช้เนี่ยทิ้งไป ก่อนอื่นเนี่ยก็อยากจะเข้าใจคุณในจุดนี้ให้มันชัดขึ้นก่อนนะคะ ตอนเนี้ยเวลาที่คุณได้นอนจริง ๆ เนี่ยค่ะ มันช้ากว่าที่อยากจะนอนจริง ๆ ประมาณกี่ชั่วโมงเหรอคะ?
อืม มันเช้าอะ ที่อยากจะนอนจริง ๆ อะค่ะ ประมาณ 3 ชั่วโมงเลยค่ะ คือเราอะค่ะตั้งเป้าหมายไว้เนาะว่า ในทุก ๆ คืนเนี่ย เราอยากจะนอนสักประมาณเที่ยงคืนค่ะ แต่ช่วงเนี้ยมันเป็นประมาณแบบตี 2 ตี 3 เลยค่ะ แบบค่อนข้างเลตไปเยอะมากเลยค่ะ เลยค่อนข้างกังวลตรง นี้เลย
อืม แล้วช่วงเวลาก่อนนอนที่คุณอยากจะได้อะค่ะ คุณอยากให้มันรู้สึกเป็นแบบไหนเหรอคะ? ผ่อนคลายแบบเงียบ ๆ หรือว่ายังอยากมีความบันเทิงอยู่บ้างอะค่ะ?
อืม ถ้าเลือกได้เลยนะคะ ก็อยากจะเลือกแบบผ่อนคลายแบบเงียบ ๆ ค่ะ คือส่วนตัวเนี่ย เป็นคนชอบแบบพวกเครื่องหอม แล้วก็มีแบบพวกแบบ สกินแคร์ ต่าง ๆ เยอะมาก ๆ ค่ะ แต่เดี๋ยวนี้อะ เราอะกลับกลายเป็นแบบว่า บางคืนเนี่ยก็เลิกงานดึกแล้วรีบไปอาบน้ำมา สกินแคร์ ยังไม่ทาเลย ก็ต้องรีบมานอนค่ะ เลยทำให้แบบว่าบางทีอะเราอยากจะมีเวลาเหมือน อา ก่อนนอนได้มีการเปิดเพลง จุดเทียนหอม ทาครีมที่ ซื้อมา แล้วก็เหมือนได้ดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วยอะค่ะ เพราะว่านอกจากจะนอนไม่เต็มที่แล้วอะค่ะ ช่วงเนี้ยก็รู้สึกว่า เรื่องผิวแล้วก็บน สิวบนหน้าเนี่ยเริ่มขึ้น เพราะว่าไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองด้วยอะค่ะ
อือ ตรงนี้สำคัญอยู่นะคะ เพราะว่ากิจวัตรก่อนนอนน่ะค่ะ ก็จริง ๆ อะเนาะ ก็ไม่จำเป็นต้องเงียบหรือว่าจริงจังทั้งหมดอะค่ะ แต่ต้องค่อย ๆ เนาะ พาร่างกายตัวเองเนี่ยพักผ่อนลง แล้วก็เข้า เป็นจังหวะที่มันต้องพักจริง ๆ อะค่ะ ขอถามเพิ่มอีกนิดนะคะว่า คุณน่ะค่ะอยากจะมีเวลาส่วนตัวก่อนนอนที่คุณเล่ามาทั้งหมดเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นทา skin care หรือว่าบำรุงตัวเองอะค่ะ แล้วก็แบบอาจจะดูซีรีส์บ้างเนี่ย ประมาณกี่นาทีเหรอคะถึงจะรู้สึกว่ามันพออะค่ะ?
อือ เรารู้สึกว่า อ่า ในเรื่องของการดูแลตัวเองเนาะ ก็อยากจะได้สักประมาณ 1/2 ชั่วโมงค่ะ เพราะว่าบางทีอะมันแค่ประมาณ 5 นาทีมันไม่ทัน อันนี้คือ 1/2 ชั่วโมง รวมถึงแบบการแบบได้ อ่า ดูแบบเลือกเสื้อผ้าต่าง ๆ ในการแบบใส่ชุดนอนด้วยเนาะ แบบว่าบางคืนก็อยากจะแบบ โอ้โฮ เต็มที่กับการนอนค่ะ เรารู้สึกว่า สภาพแวดล้อมในการนอน หรือว่าการดูแลตัวเองก่อนนอนของเราอะ มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเองอะค่ะ เหมือนหลับได้สบายมากยิ่งขึ้นด้วยอะค่ะ อย่างบางคืนเนาะ เวลาน้อย ๆ เนี่ย เราหยิบเสื้อผ้าอะไรมาได้ เสื้อกีฬา หรือว่าเป็นแบบว่าเหมือนกางเกงขาสั้นเฉย ๆ อะ เอามาใส่ แล้วก็นอนไปเลย เรารู้สึกว่า มัน มันไม่ชิลหรือว่ามันไม่ฟินค่ะ เราต้องแบบว่าบางคืนอยากมีเวลาให้ได้เลือกแบบชุดนอนก่อน ให้ได้ทาแบบครีมก่อน อันเนี้ยมันจะทำให้เราอะรู้สึกดีก่อนนอนเลยค่ะ แล้วก็อาจจะเพิ่มสัก 1/2 ชั่วโมงในการได้เล่นมือถืออีกนิดหน่อยค่ะ อย่างการได้ดูซีรีส์สักตอนหนึ่งหรือว่าครึ่งตอนก็ได้ค่ะ ไม่อยากให้ขาดการดูซีรีส์ไปเลยอะค่ะ
อืม สุดท้ายแล้วค่ะ คืออยากจะถามว่า แล้วถ้าคืนไหนเนาะทำกิจวัตรตามที่คุณอยากตะทำเนี่ยมันไม่ครบอะค่ะ คุณโอเคแค่ไหนคะ? หรือว่าคืนนั้นน่ะรู้สึกว่าไม่ฟิน แล้วก็ปังไปทั้งคืนเลยอะคะ?
อืม ก็คือเรารู้สึกว่า อืม ถ้าเกิดว่าโอเคแค่ไหนเหรอคะ? คือเรารู้สึกว่าจริง ๆ แล้วอะ ถ้าเราได้ทำเนาะ อะไรในสิ่งที่เราชอบอะ เราจะมีความสุขมาก แล้วก็มันเป็นส่วนหนึ่งด้วยที่ทำให้เราอะนอนหลับได้ดีค่ะ แต่ถ้าคืนไหนไม่ได้ทำ ใช่ไหมคะ ก็จะรู้สึกว่า อืม มัน <tsk> มันเหมือนได้ฝืนตัวเองนอนนิดหนึ่งอะ จากที่แบบว่า เฮ้ย! นอนเหมือน เหมือนรู้สึกว่า แบบมันก็นอนหลับนะ แต่ความสบายใจอะ มันไม่เท่ากันน่ะค่ะ
อืม เข้าใจค่ะ งั้นจะขออนุญาตแนะนำเป็นแบบนี้นะคะ คือแนวคิดหลัก ๆ เลยเนี่ย ก็คือ คุณน่ะค่ะ ไม่จำเป็นจะต้องตัดสิ่งที่คุณชอบก่อนนอนออกไปทั้งหมดนะคะ แค่จัดลำดับมันใหม่อะค่ะ เช่น กิจกรรมที่กระตุ้นสมองมากเนี่ย อย่างดูซีรีส์อะค่ะ ให้วางไว้ช่วงต้นของเวลาก่อนนอนไปเลยค่ะ แล้วก็ค่อยไล่ระดับไปสู่กิจกรรมที่มันเบาลง เช่น แบบฟังเพลง หรือว่าจะเป็นทา skincare ก็ได้ค่ะ แทนที่จะคิดว่าต้องนอนให้เร็วขึ้นเนี่ย คุณก็อาจจะเปลี่ยนความคิดเป็นว่า ต้องเริ่มเวลาส่วนตัวให้เร็วขึ้นน่ะค่ะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ย อยากจะมีเวลาส่วนตัวให้ตัวเอง 1 ชั่วโมง เนี่ยนะคะ ก็ต้องตื่นให้ตรงเวลา แล้วก็เวลานั้นเนี่ย จะต้องถูกล็อกไว้ด้วยนะคะ ไม่ใช่เวลาที่เหลือจากทุกอย่างแล้วอะค่ะ ส่วนเรื่องหน้าจอเนี่ย ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องห้ามจนถึงขั้นแบบเด็ดขาดเนาะ ก็แค่ตั้งกรอบว่า ดูตอนเดียว หรือว่าดูจนถึงเวลาที่ตั้งไว้ เชื่อว่าคุณทำได้อยู่แล้วอะค่ะ แล้วก็เปลี่ยนไปทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายกว่าอะค่ะ ก็อย่าง เนี่ย ที่เล่าให้ฟังเนาะ ก็อาจจะเซตใหม่เป็นว่า ดูซีรีส์ก่อน แล้วค่อยไปฟังเพลง ฟังเพลงเสร็จค่อยทา skincare ก่อนนอน ถ้าเปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ยค่ะ พอจะไหวไหมคะ?
อืม อืม ค่ะ โอ๊ย! ฟังดูน่าสนใจมาก ๆ เลยค่ะ เพราะว่าปกติแล้วอะ ก็เหมือนทา skincare ก่อน แล้วก็ไปนอน แล้วก็เหมือนดูซีรีส์ทั้งตอนนอนไปเลยอะค่ะ มันเลยทำให้แบบว่า เว มัน มันไม่ได้ตรงเวลาที่เราวางไว้ อย่างที่เราบอกคุณเลย คือเราอะอยากจะได้สักประมาณแค่ 1/2 ชั่วโมงเนาะ กำลังดี แต่มันกลับกลายเป็น อะ ตอนนี้จบ ต่ออีกตอน ต่ออีกตอน ต่ออีกตอน จนบางครั้งนะคะ เกือบเช้าก็มีค่ะ อันนี้น่าจะเป็นความผิดพลาดของตัวเราแล้ว เดี๋ยวเราต้องนำเทคนิคที่คุณแนะนำ ก็คืออาจจะให้ตัวเองได้ดูสักเล็กน้อยก่อนเนาะ ในตอนแรก ๆ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย ก็ อ่า ค่อย อ่า ไปทำ ทา skincare แล้วก็ดูแลตัวเอง แล้วก็นอนทีเดียวเนาะ อันนี้น่าจะดีกว่าค่ะ
โอ้ คือสิ่งสำคัญจริง ๆ เนี่ยนะคะ ก็คือทำลำดับพวกเนี้ยซ้ำ ๆ ค่ะ แล้วก็แม้ ส ในวันที่เวลานอนน้อยกว่าในบางวันน่ะค่ะ ร่างกายเราเนี่ยจะได้เริ่มจดจำนะคะว่า ลำดับเนี้ย คือ สัญญาณพักผ่อนแล้วอะค่ะ อันเนี้ยอยากจะให้ยกตัวอย่างกิจวัตรก่อนนอนที่แบบยืดหยุ่นได้ให้ฟังบ้างไหมคะ?
อืม กิจวัตรก่อนนอนที่เรารู้สึกว่ามันยืดหยุ่นได้เนาะ ก็น่าจะเป็นเรื่องของ แต่จริง ๆ อะ ส่วนตัวนะคะ กิจวัตรก่อนนอนเรามีไม่ได้เยอะมาก คือช่วงเนี่ยอย่างที่บอกไปเลย ก็คือทำงานหนักมาก ๆ เนาะ จนแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะ อย่างที่ อย่างที่บอก คือบางทีอะมันดึกมาก ๆ จนสายตามันก็ล้าแล้ว แค่ได้ไปอาบน้ำ แล้วก็แปรงฟันล้างหน้า บางทีก็ล้างหน้าเสร็จก็มานอนเลยก็มีค่ะ กิจวัตรก่อนนอนเนี่ย ส่วนใหญ่หลัก ๆ เลยก็เป็นมือถือแทบจะ 100% เลยค่ะ
อืม อืม ถ้าอย่างงั้นแนะนำให้เป็นอย่างงี้นะคะ แบบปิดงานค่ะ แล้วก็หลังจากที่ทำงานเสร็จเนาะ ก็เก็บข้าวเก็บของ แล้วก็ดูซีรีส์สักหนึ่งตอนเนาะ มันก็จะเสียเวลาไปประมาณ 30 นาทีได้ หลังจากนั้นน่ะค่ะ ก็กำหนดตัวเองเลยนะคะว่า จะต้องวาง ต้องพอแล้ว เพราะคุณน่ะจะต้องเปลี่ยนจาก Mode จากไปดูซีรีส์มาเป็นการฟังเพลงเบา ๆ แล้วพร้อมกับทา skin care ไปด้วย แล้วอาจ จ ระหว่างนั้นน่ะค่ะ อาจจะจุดเครื่องหอม เพื่อว่าให้คุณเนี่ยรู้สึกสบาย แล้วก็ผ่อนคลายอะค่ะ แล้วก็ค่อย ๆ ปิดไฟเนาะ ลดแสง สุดท้ายคือเข้านอนค่ะ คือไม่ต้องไปทำให้มันเป๊ะมากอะค่ะ แต่ว่าทำ แต่ว่าต้องทำแบบซ้ำ ๆ ทุกวันนะคะ เพื่อให้ร่างกายเนี่ยรู้ แล้วก็จดจำได้ว่า มันกำลังจะเข้าสู่กระบวนการพักผ่อนอย่างแท้จริงแล้วอะค่ะ แล้วก็เวลาส่วนตัวก่อนนอนเนี่ยนะคะ มันไม่ใช่รางวัลนะคะ แต่เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลตัวเองอะค่ะ การนอนดีเริ่มตั้งแต่การให้เวลากับตัวเองก่อนหลับนะคะ สิ่งที่คุณมาถามเนี่ยดีมาก ๆ เลยค่ะ ถือว่าคุณเนี่ยเริ่มต้นที่จะสนใจ แล้วก็ใส่ใจในตัวเองแล้วอะค่ะ
อืม อืม อา อืม อ๋อ ค่ะ อืม อืม ได้เลยค่ะ โอ้โฮ เทคนิคที่คุณแนะนำมาเนี่ย ดีมาก ๆ เลยเนาะ ก็คือทำมันควบคู่กันไปเลย แล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยอะค่ะที่เรารู้สึกว่าเรากังวลมาก ๆ ช่วงนี้ คือพอมันนอนโอเคแล้วนะคะ ก็จะไปกังวลเรื่องของการตื่นนอนอีกอะค่ะ คือเป็นคนหนึ่งนะคะที่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีภารกิจในแต่ละวันเนี่ย เราจะตื่นสายมาก ๆ เลยคุณ อย่างบางทีอะก็ไปตื่นเป็นแบบเที่ยงไปเลยอะค่ะ ทั้ง ๆ ที่แบบว่า เราก็สามารถตื่นไวได้นะ เราเลยอยากจะขอเหมือนพวกกิจกรรมในตอนเช้าอะค่ะที่แบบว่า มาช่วยให้เราได้ทำ ให้เราไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักเกินไป แต่แค่ให้ทำแล้วมันรู้สึกสดชื่น ไม่ได้ ไม่เอาเวลาไปนอนอะค่ะ
ก็อาจจะเป็นเริ่มต้นด้วยการลืมตาขึ้นมา แล้วก็มีการที่ คนชาวบ้าน ท ทั่วไป ท คนทั่วไปเขาเรียกกันว่า บิดขี้เกียจอะนะคะ อาจจะเป็นการ แต่จริง ๆ อะ เป็นการยืดเหยียดนะคะ เพื่อให้ร่างกายอะค่ะ รับกับสภาพ ปรับกับสภาพวันใหม่นะ แล้วทีเนี้ยคุณอาจจะเดินไปเปิดผ้าม่านน่ะค่ะ เพื่อจะรับแสงแดดในตอนเช้าเนาะ พอตอนเนี้ยร่างกายตื่นตัวได้สักพักแล้ว ก็อาจจะเป็นการฟังเพลงที่มันเบา ๆ กระตุ้นให้มันตื่นเต็มที่ค่ะ แล้วก็พร้อมกับการไปอาบน้ำ หรือว่าถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ อยากอาบอะค่ะ อาจจะเป็นแค่การล้างหน้าด้วยน้ำเย็นก็ได้นะคะ ทำแบบเนี้ยค่ะ ร่างกายจะรู้สึกว่าถูกกระตุ้นให้ตื่นเนี่ยเต็มที่อะค่ะ ในส่วนของกิจวัตรก่อนนอนน่ะ จะบอกว่าคุณน่ะค่ะ ไม่จำเป็นต้องเลือกระหว่างการพักผ่อนกับการมีเวลาให้ตัวเองนะคะ 2 อย่างเนี้ย ไปด้วยกันได้ค่ะ ถ้าคุณจัดสรรให้มันเป็นกิจวัตรนะคะ ไม่ใช่แบบแค่เวลาที่เหลืออะค่ะ แล้วก็เริ่มจาก เวลาสั้น ๆ ทำซ้ำในลำดับเดิมอะค่ะ แล้วก็ปล่อยให้ร่างกายเรียนรู้เองว่า ถึงเวลาได้พักแล้วค่ะ
อา อา ค่ะ อืม อืม อืม อืม โอเคเลยค่ะ ดีมาก ๆ เลยค่ะ น่าสนใจเลย ทั้งเรื่องของการนอนให้เป็นเวลาในตอนค่ำเนาะ รวมถึงกิจวัตรที่จะทำในช่วงตอนเช้า แล้วก็ตอนค่ำด้วย มันน่าจะทำให้เราอย่างน้อยเลยก็รู้สึกดีเลยล่ะ อ ตอนก่อนนอนเนี่ย โอ้โฮ เรา เราต้องบอกเลยว่า เทคนิคที่คุณแนะนำเนี่ย มันเป็นเทคนิคที่ดูแบบทำได้ง่ายด้วยอะค่ะ เดี๋ยวต้องตำ นำไปปรับใช้ตั้งแต่คืนนี้แล้วล่ะค่ะ ยังไงนะคะ วันนี้เนี่ยก็รู้สึกดีมาก ๆ เลยนะคะ ขอบคุณค่ะ
ขอให้คุณมีกิจวัตรก่อนนอน แล้วก็ตื่นเช้ามาอย่างสดใสในทุก ๆ วันนะคะ เป็นกำลังใจให้ตรงนี้นะคะ สวัสดีค่ะ